Hm, also, anfangs war's dann so in der Kindheit, das war schon immer irgendwie cooler, aus einem anderen Land gekommen zu sein. Ich weiß nicht, vielleicht wirst du das auch so 'n bisschen so verstehen können. Das war dann immer cooler, dass man nicht gesagt hat, dass man aus Deutschland kommt früher war's auf jeden Fall so.
<giggles> Ja, ja, das kenne ich auch, aber ich habe ich habe nie verstanden, warum das so ist, aber ich kenne das Gefühl auch.
Richtig, und ich habe es d bei mir ist es dann auch natürlich erst später gekommen, dass ich dann so gesagt habe so: „Ey, es ist ja komplett Blödsinn einfach, was die meisten Leute reden“, und das habe ich dann auch von anderen Leuten so erfahren, weil ich hatte Freunde, die kamen dann nicht aus Deutschland, die sind wirklich auch in anderen Ländern aufgewachsen, Kasachstan zum Beispiel. Aber der hatte schon immer so ein krasses Mindset, auch schon als kleiner Junge, dass, wenn irgendwer gekommen ist und ihn gefragt hat weil früher war das ja immer so 'ne Prestigefrage auch zum Teil so: „Woher kommst du?“ Dann hat er immer direkt geantwortet mit: „Ich komme aus Deutschland.“ und, äh, ich war dann immer so: „Hä, du kommst doch gar nicht aus Deutschland.“ So, habe ich mir nur gedacht und dann habe ich irgendwann gecheckt: „Okay, der ist einfach mindsettechnisch weiter, den interessiert das nicht. Deswegen macht er das extra, um zu sticheln, dass so die anderen Leute getriggert sind einfach in der Situation.“
Mhm. Okay, ja. <chuckles> Ja, schon manchmal, ja. Mhm. Mhm. Ah, weil ihn das damals schon genervt hat, dass man so angesprochen wu okay, wow.
Genau. Ge und er war damals schon so: „Was hat es dich zu interessieren, woher ich komme, so, was für 'nem Land ich entspreche? Wir sind sowieso alle gleich.” Und dieses Mindset hat man ja meistens früher nicht und das entwickelt sich dann erst.
Ja. Total richtig. Ja, aber Wahnsinn, dass er das hatte.